คือวันเนี้ยอะครับ ตัวผมอะมีเรื่องราวเนาะ ในใจที่มัน เอ่อ เหมือนกับว่าเป็น เป็นความ ความกังวลแล้วกัน แล้วมันเป็นปัญหาอะครับของผม ในช่วงหลัง ๆ นี้ ก็คือการ ที่ ที่เหมือนกับการหาเนาะ หากลุ่มเพื่อน หรือกลุ่มแบบคนใหม่ ๆ อะครับ ที่จะมาสนิท หรือว่ามีความสนใจอะคล้ายกับผมครับ ซึ่งแต่เดิมอะตัวผม ต้องบอกอย่างนี้ว่า ผมอะ ไม่ ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ แล้วมันเพิ่งมาเกิดขึ้นในช่วงหลังเนี้ย ก็เลยอยากจะมาระบายเนาะ แล้วก็มาบ่นให้กับคุณฟังอะครับ เออ อยากจะมีคนแบบที่เข้าใจในจุดที่เราเป็นหน่อย แล้วก็ถ้าหากในตัวคุณอะมีมุมมอง มีแบบว่าแนวทางในการแก้ปัญหา หรือว่าเป็นคำแนะนำเนี่ยครับ ก็ยินดีที่จะรับฟังมาก ๆ เลยครับ
ค่ะ ก็ ก่อนอื่นต้องบอกว่าด้วยความยินดีมาก ๆ เลยนะคะ ยังไงก็จะให้คำแนะนำแน่นอน แต่ว่าอันดับแรกเลยอะค่ะ อ่า ก็ต้องบอกว่า อา บางครั้งแล้วนะคะ อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิต หรืออะไรแบบเนี้ยนะคะ ก็เลย เอ่อ เป็นเหตุที่ว่าบางครั้งแล้วอะ เอ่อ เพื่อน กลุ่มเพื่อน หรืออะไรแบบนี้ ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือว่าความสนใจเองก็เหมือนกัน อาจจะไม่ใช่เพียงแค่เรานะคะ อ่า เพื่อนเองก็อาจจะมีความสนใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัย ตามอะไรแบบเนี้ยนะคะ ก็ ก็เรื่องแบบเนี้ยอะค่ะ อยากบอกคุณว่า เกิดขึ้นได้นะคะกับทุกคนอะ จะไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะกับคุณคนเดียวเท่านั้น ทีเนี้ยอะค่ะ อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งค่ะ คุณบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยพึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ว่า เออ แบบจะหาคนที่แบบมีความสนใจคล้ายกัน ใช่ไหมคะ ไม่ทราบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปใน ใน อา ชีวิตของคุณหรือเปล่า? หรือว่ามีการย้าย ย้ายที่ทำงาน หรืออะไรแบบนี้ไหมคะ?
อืม อา เออ อืม ครับ อืม อืม ๆ ๆ ใช่ครับ อืม อ๋อ ครับ อืม ๆ ๆ ครับ ต้องเล่าย้อนไปก่อนครับว่า เอ่อ ต้องบอกตามตรงครับว่า ไอ้เรื่องปัญหาของการหาเพื่อนเนาะ หรือหา คน คนที่แบบว่า เออ เรา เราจะพูดคุยด้วย หรือคนสนิท เงี้ย มัน มัน แต่เดิมอะเราไม่เคยมองว่า มันเป็นปัญหาเลยนะครับ ตั้งแต่ช่วงเด็ก ๆ เลย จนมาถึงช่วงมหาวิทยาลัยอะ เรารู้สึกว่า การที่เราได้เจอสังคมใหม่ ๆ อะ มันเป็น เรื่อง เรื่องที่แบบเราเอนจอย แล้วเราสนุกมาก ๆ เลยครับ ในการที่เราต้องแบบเหมือนเปลี่ยนโรงเรียนเนาะ แบบ แบบเราเติบโตขึ้น เป็นแบบมาเรียนใน ช ช่วงประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวมไปถึงแบบมหาลัยอะ เรารู้สึกสนุกในการที่จะเหมือนกับหาเพื่อนที่ทำกิจกรรม หาเพื่อนที่แบบเล่นกีฬาด้วยกัน หาเพื่อนที่แบบชอบเรียนวิชาเดียวกันเนี่ยครับ มันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ง่าย แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบ เออ เรา เราชอบนะ แต่ จุดเปลี่ยนน่ะครับ มันเหมือนจะเข้ามาตอนที่เราทำงานแล้วครับ หลังจากเข้าสู่สังคมการทำงานของผมครับ ผมยอมรับเลยครับว่า เออ พอ พอเรามาทำงานเนาะ เรารู้สึกว่าสังคมของเราอะ เรา อาจจะด้วยความที่เราเลือกทำงานในองค์กรที่เป็นเหมือนกับหน่วยงานราชการนะครับ แล้ว แล้วตอนแรกอะเราก็ตื่นเต้นนะ น ในการที่เหมือนกับจะได้ทำความรู้จักกับทุกคนในองค์กรเนาะ แล้วเหมือนมีการแบบทำความสนิทด้วย ถามแบบ เออ ว่ามีใครชอบอะไร? แต่พอผ่านไปสักระยะอะครับ ก็ เอ่อ อาจจะเป็น ผมไม่รู้ว่ามันนานไหมครับว่า เป็นช่วงประมาณ 2-3 ปี เข้าปีที่ 3 แล้ว เงี้ยครับ แล้วเราก็รู้สึกว่า มัน มันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่อะ ในการที่เราอะ ก็เหมือนกับเจอเพื่อนเดิม ๆ ที่ว่า เอ่อ เรา เรารู้หมดไส้หมดพุงแล้วไงครับ เราไม่ได้มีการกิจ ทำกิจกรรมใหม่ ๆ เนาะ ถามว่ามันมีคนที่แบบ เอ่อ ชอบ มีความชอบคล้าย ๆ เราไหม? มันมีนะครับ แต่ แต่เหมือนกับว่า มันก็ มันก็สุดอยู่แค่นั้นน่ะ เราไม่ได้มีการไปเจอสังคมใหม่ ๆ มันก็เลยเป็นปัญหาครับว่า เออ แล้วการที่จะหาเพื่อนที่จะมีความแบบสนใจคล้ายกันน่ะ มัน มันควรจะเริ่มต้น หรือว่าควรมีวิธีการคิดยังไงอะครับ?
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ฟังแล้วเข้าใจได้นะคะ ก็นี่เอง เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ด้วยความที่ อ่า ระหว่างในช่วงที่เราอยู่มหาวิทยาลัย เราเองก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงเหมือน อ่า วัยรุ่นกลาง ใกล้ ๆ จะไปเข้าวัยทำงานนะคะ ไปปลา ปลาย ๆ วัยรุ่น ทีเนี้ยค่ะ ความ ความแบบว่า เอ่อ อยากรู้อยากเห็น ความแบบสนุกสนานอะไรต่าง ๆ นานา เนี่ย เราก็แบบมีเต็มล้น อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่พอเข้าสู่วัยทำงานแล้วปุ๊บเนี่ย เอ่อ เขาเรียกว่า จุดสนใจเนี่ยก็จะ จะมีในเรื่องของหน้าที่การงานค่อน ค่อนข้างเยอะ แล้วก็เพื่อนร่วมงานคุณเองก็เช่นกัน ก็เชื่อว่าเขาน่าจะให้ความสนใจมากม้ากในการทำงาน แล้วก็ เอ่อ อยากที่จะก้าวหน้า อยากที่จะทำงานให้ดีที่สุด อะไรแบบเนี้ย แล้วบางครั้งอะนะคะ ก็อาจจะไม่ได้ให้ความสนใจกับ การทำความรู้จัก หรือว่าสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมากนัก ไม่ใช่ทุกคนในสถานที่ทำงานนะคะ ที่จะแบบ โอ้โฮ แบบมีอัธยาศัยดี แล้วก็อยากที่จะทำความรู้จัก อยากที่จะมีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนร่วมงานท่านอื่น ด้วยความที่เขาก็คงจะมีความจำกัดใด ๆ ก็ตาม มีครอบครัว ต้องทำงานเสร็จ ต้องรีบไปช่วยเหลือครอบครัว หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ก็ ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่พอเข้ามาอยู่ในวัยทำงานแล้วอะค่ะ การที่จะหาเพื่อนที่มีความสนใจคล้าย ๆ กัน มันก็จะมีความ อาจจะ อ่า ท้าทายมากขึ้นนะคะ กว่าตอนที่เราอยู่ในมหาวิทยาลัย ทีเนี้ยค่ะ ถ้าคุณจะ อยากจะเริ่มหาเพื่อนที่มีความสนใจคล้าย ๆ กันในที่ทำงานเนี่ย เอ่อ ซึ่งคุณบอกว่าก็พอมีบ้าง แต่ว่าไม่ ก็ ก็มีแต่คนเดิม ๆ ใช่ไหมคะ ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านั้น ทีเนี้ยค่ะ อยากจะลองแนะนำในเรื่องของเวลาที่ทาง อ่า ที่ทำงาน เพราะคุณบอกว่าทำงาน อ่า ใน ในส่วน ในภาคของรัฐบาล ใช่ไหมคะ ก็เชื่อว่าเขาก็จะมีเหมือนแบบกิจกรรมอะค่ะอยู่เรื่อย ๆ เนาะ กิจกรรม ส สร้างความสัมพันธ์ กิจกรรมมี อ่า ท่องเที่ยวไปดูงานตรงนั้นตรงนี้ อะไรแบบเนี้ยค่ะ อ่า อันดับแรกในเรื่องของสถานที่ทำงาน เราก็อยากจะแนะนำคุณว่า อ่า ให้คุณลอง ลองเข้าหากลุ่ม หรือว่ากิจกรรมพวกนี้ค่ะ ที่คุณก็มีความสนใจอยู่แล้วนะคะ เขาอาจจะมีการแบบ มีการ อ่า เขาเรียกว่าอะไรนะ เล่นกีฬาประจำตำบล ประจำตัง จังหวัด หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็คุณก็สามารถที่จะ อะ ลองสมัครไปสิ เข้าร่วมกลุ่มดู แล้วทีเนี้ยค่ะ มันก็จะเป็นการเปิด เปิดโลก เปิดกลุ่มของคุณ จะไม่ใช่เฉพาะกับเพื่อนร่วมงานที่อยู่ที่เดียวกันแล้วนะคะ เพราะว่าการที่คุณไปเล่นกีฬา หรือไปเข้ากิจกรรมเนี่ย คุณก็จะได้ไปพบเจอกลุ่มอื่น ๆ อีกด้วย อะไรแบบเนี้ยนะคะ อันดับแรกก็อยากจะลองแนะนำในเชิงนี้ก่อนนะคะ
อืม อืม ใช่ครับ อืม อืม ครับผม อืม อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ เออ ครับ เอ่อ คืออย่างเงี้ยครับ เรา เรารู้สึกว่า มัน วิธีที่คุณบอกเนาะ มัน มันก็เป็นวิธีที่ดีนะครับ แต่ถ้าเป็นวิธีเนี้ย มันเหมือนกับจะเป็นการค้นหาความชอบ โดยไม่ได้ยึดที่ตัวเราเป็นหลัก ใช่ไหมครับ เหมือนกับการไปหา ความ ความชอบของคนอื่น ว่าแบบ เออ คนอื่นเขาอาจจะมีความชอบแบบนี้ เราเลยพาตัวเองเข้าไปหรือเปล่าครับ? แล้วถ้าในมุมกลับกันน่ะครับ ผมก็แบบเหมือนกับมีสิ่งที่สนใจ มีสิ่งที่อยากจะทำ แล้วก็อยากมี มีเพื่อนน่ะ ที่ชอบ เอ่อ อะไรในแบบว่าเหตุการณ์ที่คล้าย ๆ กับตัวผมอะ ควรจะเริ่มยังไงดีล่ะครับ?
อือฮึ อืม <tsk> ได้เลยค่ะ ก็ อ มา กิจกรรมที่ว่าเนี้ยนะคะ อาจจะเป็นกิจกรรมที่คุณชอบก็ได้ อย่าง ย ยกตัวอย่าง สมมติว่า อ่า อย่างที่ทำงาน อาจจะมีการ เอ่อ เล่นกีฬาแบดมินตัน สมมตินะคะ แล้วก็ เออ บังเอิญว่าเป็นกีฬาที่คุณชอบด้วย คุณก็สามารถจะเข้าร่วมได้ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าหากคุณไม่ได้มีความสนใจอะค่ะ จริง ๆ แล้วก็ไม่ได้อยากแนะนำที่จะให้คุณไปทำอะไรในสิ่งที่คุณไม่ได้ชอบ เพียงเพราะเพื่อจะไป จะไปหา เอ่อ คนอื่น หรือว่าไปเข้าสังคมนะคะ เราสามารถที่จะเหมือนแบบว่า อ่า ดูซิว่าเราชอบอะไร อ่า ยกตัวอย่างค่ะ อ ไม่ ไม่ทราบว่าคุณลองบอก อ่า เขาเรียกว่าอะไร งานอดิเรก หรือว่าสิ่งที่คุณชอบทำได้ไหมคะ?
อืม ครับ อืม อือ ครับ อา ครับ อืม อือ ได้เลยครับ โดยปกติผมอะครับ ผมก็จะเป็นคนที่เหมือนกับมีความสนใจเนาะ ในเรื่องของการออกกำลังกาย ครับ เป็นคนที่เข้าฟิตเนสทุกวันอยู่แล้ว แล้วถ้าเป็นความชอบด้านอื่น ๆ น่ะครับ ตัวผมก็เหมือนกับมีความหลงใหลเนาะในด้านของอาหารครับ คือเป็นคนชอบทำอาหาร แล้วก็เป็นคนชอบกินด้วย แล้วถ้าเป็นทุก ก เอ่อ วันหยุดสุดสัปดาห์ ผมก็มักจะหาเวลาในการที่ไป ไปดูกีฬาครับ ซึ่งกีฬานั้น ก็คือ เป็นกีฬาฟุตบอล เราทั้งแบบ เอ่อ ชอบ ชอบดูด้วยเนาะว่า แบบมีนัดไหน มีแบบคู่ไหนเตะ อย่างเงี้ย เราก็จะไม่พลาดสักแมตช์เลยครับ รวมถึงว่า เอ่อ เรา เราก็หาเวลาที่จะไปซ้อมเตะฟุตบอลน่ะครับ กับที่ทำงานด้วยเป็นประจำเลยอะครับ
อืม นี่แหละค่ะ ดีมาก ๆ เลย แล้วก็ อ่า สิ่งที่คุณชอบ แล้วก็งานอดิเรกต่าง ๆ เนี่ย เป็นอะไรที่น่าสนใจมาก ๆ ต้องบอกก่อนเลย อย่างเช่น การทำอาหารแบบนี้อะค่ะ โอ้โฮ ก็ อ๋อ ดีมาก ๆ เพราะว่ามันก็เป็นเหมือนศิลปะอย่างหนึ่ง แล้วแบบคุณบอกว่าคุณชอบ อ่า กินด้วย ชอบรับประทานอาหาร อย่างเงี้ย แล้วถ้าเราได้ทำเองนี่ก็เป็นอะไรที่ โอ้โฮ ยอดเยี่ยมไปเลยนะคะ ทีนี้อะค่ะ พอคุณรู้แล้วว่า คุณมีสิ่งที่ชอบ อย่างเช่น การ อา การทำอาหารนะคะ การได้ออกกำลังกาย ไปเข้ายิม แล้วก็ชอบที่จะไปดูการแข่งขันฟุตบอล เนี่ยเลยค่ะ ก็เป็นกิจกรรมที่คุณชอบ เพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะลองพาตัวเองไปที่ยิม อาจจะไม่ อาจจะไม่จำเป็นต้องจะเป็นเฉพาะ อ่า กับเพื่อนร่วมงานก็ได้ค่ะ บางทีแล้วอะ เราอาจจะไปคนเดียวก่อนด้วยซ้ำ แต่ว่า อ่า เชื่อว่าในยิมนั้นน่ะก็จะมี อ่า ผู้อื่นเนาะ ลูกค้าท่านอื่น ๆ ที่เขามาออกกำลังกายด้วยเช่นกัน และเชื่อว่าคนที่ไปที่นั่นน่ะ เขาก็ต้องมีความสนใจ มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คล้ายกับคุณ อาจจะมีจุดประสงค์ อา อยากที่จะลดน้ำหนัก อยากที่จะสร้างกล้ามเนื้อ หรือว่าอะไรก็ตาม แต่ว่าจุดสนใจนั้นน่ะ มันจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งแน่นอนที่คล้ายกับคุณ ไม่เช่นนั้นน่ะ เขาก็จะไม่สามารถไปอยู่ ณ จุดจุดหนึ่งแล้วก็ที่ที่เดียวกันกับคุณได้ นึกออกไหมคะ? อันเนี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่ง แล้วเรื่องของอาหารก็เช่นเดียวกันเลยค่ะ หากคุณมีความสนใจด้านนี้ ก็สามารถที่จะ อา บางทีแล้วเราลองทำ ทำเองที่บ้าน ซื้อ อา เขาเรียกว่าอะไร ดู ดูออนไลน์ อ่า สูตรอาหารแล้วอะ บางทีเราก็อาจจะเบื่อ ๆ โอ๊ย ทำคนเดียว ใช่ไหมคะ ก็สามารถที่จะไปเข้าคอร์สเพิ่มทักษะให้ตัวเอง แล้วช่วงที่ไปเข้าคอร์สเนี่ย อาจจะไปเจอเพื่อนที่เขาก็มีความชอบเหมือนกัน แล้วก็ เอ่อ สามารถแบบเรียนอย่างสนุกสนาน ได้เพื่อนที่ อา เพื่อนใหม่ที่มีความสนใจที่คล้ายกับคุณด้วยอีกนะคะ
อืม ครับ อืม อืม อื้อฮือ ครับ อืม อืม ครับ อืม ครับ อื้อฮือ ครับ อืม อืม ครับ อา อา ครับ อา อืม อืม ครับ อืม อืม จริงเลยครับ เออ พอมาย้อน ๆ คิดดูนะครับว่า เออ เรา เราก็เหมือนไม่ได้มีการที่จะพาตัวเองอะไปในสังคมที่แบบ เออ เรา เรามีความสนใจเลยครับ โดยปกติอะ ผมก็ยอมรับนะว่าผมก็ทำกิจกรรมอะไรต่าง ๆ อะ ด้วย ด้วยตัวคนเดียวได้เนาะ เราไม่ต้องแบบพึ่งพาอาศัยเพื่อน เหมือนกับแต่ก่อนแล้วอะ อาจจะด้วยความที่เราโตขึ้น แล้วเรารู้ว่าเวลาหรือว่าในเรื่องของความสำคัญเนาะ มัน มันก็แบบมีไม่ตรงกัน เราก็เลือกที่จะไปคนเดียวมากกว่า แล้วมันกลายเป็นว่า การที่บางครั้งอะ มันก็เกิดมาเป็นความเหงา ใช่ไหมครับ พอเราอยู่คนเดียวบ่อย ๆ เราทำอะไรบ่อย ๆ อะ มันก็ อืม รู้สึกว่าอยากจะได้เพื่อนที่สนใจ หรือว่าสิ่งที่คล้าย ๆ กับเรา เออ จริง ๆ ก็เพิ่งสังเกตเลยครับว่า จริง ๆ พอเราไปยิมอะ ก็มีอีกตั้งหลายคน ใช่ไหมครับ เพื่อนที่เราจะสามารถแบบใช้โอกาสตรงนั้นน่ะไปทำความรู้จักกับเขาได้ เออ ยอมรับครับว่า ก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นความกังวลมาก ๆ เลยครับ กับปัญหาเนี้ย การที่จะหาเพื่อนที่สนใจในสิ่งที่คล้าย ๆ กัน แต่หลังจากที่ได้เอาปัญหาเนี่ยนะครับ มาพูดคุยกับคุณนะครับ เรารู้สึกว่า เราโล่งขึ้นนะ แล้วเราก็รู้สึกดีมาก ๆ เลยครับว่า เออ หลังจากเนี้ยพอจะเห็นแนวทางแล้วก็ลู่ทางนะครับ จากคำแนะนำของคุณที่คุณได้รับมาว่า ผมอะควรจะไปในทิศทางไหนต่อดีครับ ก็อยากจะขอบคุณนะครับ ที่มารับฟังปัญหาของผมในครั้งเนี้ยครับ โอ้ ผมจะขอนำเอาคำแนะนำกับคุณอะ ไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ครับ ให้เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตของผมหลังจากนี้ครับผม
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ด้วยความยินดีนะคะ แล้วก็ดีใจด้วยค่ะ ยังไงก็เอาใจช่วยนะคะ วันนี้ก็สวัสดีค่ะ
ครับ สวัสดีครับ